Sì, esatto, io ho fatto proprio tutto l'anno lì, proprio cioè volevo fare tutta l'esperienza universitaria proprio lì in Irlanda, e poi però vabbè, ho avuto questo cambio però, insomma, è stata una bella esperienza, ho conosciuto delle belle persone quindi non me ne pento di ecco. <chuckles> Sì.
Eh, bellissimo. Sì. Bellissimo. Guarda, sinceramente gua ehm, la prossima volta quando vai a bordo ci vo ci dobbiamo risentire perché voglio sapere come v cioè proprio nel mente
Eh, sì, no, assolutamente guarda parto il 3 settembre quindi, non tra, mhmm, tanto e appena possiamo che ci sentiamo, ti aggiorno sicuramente. Sì, sì. <chuckles> Grazie, grazie. Ciao, ciao.
Ah, vabbè. Eh, perché secondo me è interessante. Guarda ti saluto, va bene? <chuckles> Alla prossima. Ciao, cia ciao.